Ya evet, evet yani bu sadece mesela evde değil, işte böyle bir şey oluyor. İş arkadaşımla yaşıyorum. Yani onunla da aynı konu üzerinde tekrar tekrar gidiyorsak, derim ki gel hadi seninle bir gidelim, çay kahve içelim. Hiç kır ki öncelikle nasılsın, dedim. Yani belki işte d az önce konuştuğumuz konu bambaşka bir kişisel bir problemi olabilir. Yani bir öyle bir sorunu olup olmadığını anladıktan sonra, ya bak beraber çalışıyoruz, her gün ailemizden daha fazla birlikteyiz ve, iii, uzun süredir şu konuda biz seninle şöyle bir çatışma yaşıyoruz. Hani, ben bu ortamda gerçekten çalışmak istemiyorum. Eee, benim bu ilişkiyi çözmek için benden beklediğin nedir diye sorarım. Hani, direkt karşıdakinin hatasını, kendimce belki hata çünkü o, iii, yani, ben bu konuyu kendimden başlatırım. Hani, ben ne yaparsam, eee, sana karşı daha nazik, senin için daha ılıman bir ortam ya da benim hangi davranışım seni rahatsız ediyor da bana böyle davranmana sebep oluyor? Ya konuşmadan çözülecek bir şey değil kesinlikle. Evet, yani yapıcı bir şekilde, eee, konuşmaya başlanmalı böyle durumlarda diye düşünüyorum.
Hı hı. Hı hı. Evet. Evet, kesinlikle. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Değil. Kesinlikle öyle ve sen de ger eee, gayet böyle, hani, naif bir şekilde aslında çatışmaları, eee, konuşarak halletmeye, eee, çalışan bir kişisin. Eee, bu da çok güzel, örneklerin de çok güzeldi. Eee, çok teşekkür ediyorum, çok keyif aldım. Eee, çok teşekkürler. Görüşürüz, hoşça kal. Bay bay.
Önlemek gerek. Evet, evet. Kesinlikle öyle olduğumu düşünüyorum. Çok sevindim. Ben teşekkür ederim. Ben de öyle. Görüşürüz tekrar, hoşça kal. Bay bay.